Então, eh, eu precisava de um um desabafar e também ter conselho, eh, da sua parte se possível, eh, porque eu estava morando em outro país onde eu tinha um traba um trabalho estável e e estava com a vida financeira bem bem tranquila, né, eh, entretanto eu fiz uma mudança, né, de país porque eu estava numa gestação e e agora a vida em em termos financeiro mudou bastante, e eu realmente não tô sabendo lidar muito bem muito bem com isso, então eu não sei se você poderia me ajudar também.
Sim. Uhum. Sim. Ok, eh, então no caso, eh, a a assim a a sua dificuldade hoje tem sido você de uma certa forma viver com menos do que você já tinha no caso, né? Eh eh eh. É mais ou mais ou menos isso, né. Ou seja, você impor alguns limites do consumo, e aprender a a viver com menos, seria mais ou menos isso.
É é. Eh, exatamente. Exatamente. Eh, hã, nós nós vivíamos bem, tínhamos tempo e e dinheiro pra poder comer no restaurante se a gente quisesse, estar bem no quisesse ir a show ou alguma coisa assim nós conseguimos fazer isso tudo com com com o dinheiro que é gen do do do nosso trabalho lá, não é, nesse país. Só que entretanto, como eu estava grávida, deixei de trabalhar e a minha esposa também estava trabalhando num emprego de de temp de meio período aqui onde estamos vivera vivendo agora, então as coisas se limitaram menos, então limitaram mais, desculpa. Eh, e eu não pude mais, a gente não pôde mais ter aquele aquilo que a gente tinha que era, eh, ir ao restaurante quando a gente quer, depois tem um bebezinho que tem a necessidade deles e dele pra comer, a gente tem que comprar tudo, então tá bem sendo bem bem bem difícil de priorizar, eh, e também saber viver com com bem menos com as com o que a gente tinha, aí eu estou muito confusa.
Copiei. Sim. Entendi. Sim, sim. Sim, verdade. Eu entendo. Eh, e no caso assim quais são quais eram, né, as maiores coisas que você costumava, assim, comprar ou consumir, e que hoje de uma certa forma teve que dar ali uma amenizada, teve que pisar um pouco no freio, consumir um pouco menos, comprar um pouco menos.
Eh, an antes a gente uma coisa que a gente consumia muito era ir a ir a restaurante que era uma, eh, era uma maneira que é uma coisa que a gente tinha também até para com para o nosso bem estar, digamos assim, para o nosso tempo de lazer. A gente é fã de comer de comida, não é, a gente adora culinária, então era uma coisa que a gente fazia muito. Então era uma coisa que fazia muito parte do nosso cotidiano, eh, consu e consu em termos de consumir assim, propriamente dito, coisas era mais comprar coisas para casa se precisasse a gente na mesma hora a gente comprava, e hojes não hoje não, hoje a gente tem que ficar: "Ah, compramos mês que vem.". "Ah, vamos deixar pra depois.". Depois o o aquela parte de ir no restaurante de de passar aquele tempo, a gente não ter conseguido, né, não tem conseguido fazer mais, eh, ou seja, tem sido um pouco desafiador viver com essa nova realidade tendo, ah, no caso, vivendo com bem menos, não é não é, nem se compara, na verdade.
Sim. Ai, tá, aham. Entendi, principalmente porque você já vem de uma vivência onde vo pelo que eu entendi, se você tinha vontade de comprar algo ou consumir algo ou ir em algum lugar, você simplesmente ia porque de uma certa forma a realidade naquele tempo ela lhe proporcionava isso, né? Eh, e me diz, hoje, assim, como como é que tem sido, eh, essa questão financeira, assim? Você tem conseguido, eh ter metas financeiras, assim, eh, você ter conseguido priorizar metas financeiras de de de investimento ou ou ou s sabe de de gastos, ou você tem dívidas que de uma certa forma você hoje tem priorizado, né, em detrimento à questão dos gastos, ou seja, tem segurado pouco os gastos pra poder pagar as dívidas, ou não, aí não está tranquilo em relação à dívida, mas o f fato mesmo é de que aquilo que tem entrado é que realmente não tem dado pra você fazer aqu o que você gostaria?
Exatamente. Exato. É, e nesse momento, eh, como eu ainda tenho eu estou com bebê pequeno, eu não estou a trabalhar, só só a minha esposa que está trabalhando. Então, eh, nesse momento não temos dívidas, mas também, eh, não tem aquele aquela condição financeira enorme, onde possa investir nesse momento, mas, eh, o resto todo a gente consegue pagar e tudo mais, e a nossa maior prioridade nesse momento é é com o nosso bebê, que ele tenha as coisas necessárias. Infelizmente não dá pra ter nos dá pra ser aquele bebê cheio de coisas, não é, mas, eh, a gente também tem noção que um bebê ele precisa do necessário, não o que a gente o que a gente realmente quer porque às vezes a gente coloca certas ideias que o bebê vai ter isso, ter aquilo outro, e na verdade ele não é ne nem necessário, né? Mas nesse momento é, a re nossa realidade é: temos as contas pagas mas não temos ué, não po não podemos nesse momento aproveitar um pouquinho mais de de de certas regalias, digamos assim, que nós tínhamos quando nós estávamos vivendo em outro país com outro salário, com outra realidade, também.
Sim, sim. Uhum. Sim. Sim. Compreendo, a, eh, o importante é que: dívidas vocês não têm e isso já é bom, né, porque de uma certa forma isso já te dá uma certa segurança, né? Eh, outra coisa é a questão da prioridade. É verdade. Tem que priorizar agora a criança, realmente as coisas pra é é é menino ou menina?
É um menino.
É um menino. Pronto. Então tem que priorizar, né? A questão pro pra esse príncipe mesmo pra que ele tenha realmente tudo daquilo que ele precisa, eh, e é assim, e realmente priorizar i itens que realmente, eh, ele vai usar, priorizar aquilo que realmente vai ser necessário pra esse tempo, porque muita das vezes, tipo, a gente se empolga muito, né? Tipo o o aí o filho vem e a gente compra tanta coisa que daqui a 4 meses se perdeu e vi quando você vai ver ele nem usou, aí vai ter que doar. <laughs>
Exato. É, exato. Foi o que aconteceu logo no no início. Nós até tivemos um baby shower, né, e ganhamos muita coisa e sinceramente ele não teve tempo nem de usar nem metade do que ele ganhou, o que é a parte mais triste, né, do de da dessa de do do dessa parte do bebê, né, porque você pensa assim: "Ah você não vestia agora daqui 2 semanas ele veste.". Não dali 2, 3 dias aquilo já não serve mais. Então ele acaba crescendo muito rápido e as roupas das das crianças, elas são caríssimas. Ah, e um pedacinho de pano tão pequeno custa bastante caro ou seja, acaba gastando mais, gastando mais pra poder suprir a necessidade do bebê que vai perder dali 2, 3 dias. Mas, eh, mas e mas esse é um é um digamos assim, eh faz parte do do da escolha que nós tivemos de ter um bebê. É normal que ele com o que ele tenha, né, eh, mas, ah, mas, ah, a parte mais difícil porque e essa parte que já estava a contar agora não ter as outras coisas, as nossas outras regalias digamos assim, de mães, eh, isso é que me deixa pouco mais assoberbada, digamos assim.
Sim. Olha que bom. Está vendo. Sim, sim. Uhum. Eh, uhum. É verdade. Isso. Sim, é isso que pega um pouquinho né? Ok, mas aí entender que é um que é uma etapa é um processo necessário de ser de de ser vivido, né? Eh, eu acredito que logo, logo esse processo, ele vai passar, essa etapa da vida vai passar e as coisas elas vão se realinhar, porque realmente o foco agora é pro pra criança e para o bebê, mas daqui há um tempo você já vai conseguir dividir mais foco entre a criança e as demais coisas. Você vai voltar também a trabalhar, né, você vai ter ali u um recurso entrando, eh, você pode até avaliar, ver, eh, trabalhos que não exijam a sua presença, trabalhos remotos. Eh, e eu acredito eu não sei se no início da conversa tu falou de onde de onde é que você estava, eu não lembro, mas, eh, mas aí você pode falar agora, só pra eu eu eu
Perfeito. Hã, aham. Eu estou em Portugal agora.
Ah você está em Portugal, pronto, então assim, em Portugal, em boa parte da Europa, eh, se tem muita opção de trabalhos remotos, né, eh que você pode até, de uma certa forma priorizar pra que você possa trabalhar e dar o a atenção e o auxílio, né, pra pra o seu bebê e aí de uma certa forma já entrar alguma coisa, né, pra complementar com o salário, né, do do seu cônjuge e aí assim, eh, e em relação àquilo que que você falou, né, que acaba pegando um pouco, o fato das outras regalias, eh, não precisam realmente ser cortadas por completo. Eh, dá pra ali você avaliar, a fazer uma coisa ou outra ali durante a semana, sabe? Tipo, só diminuir realmente a intensidade das coisas que você fazia, ou tipo, restaurantes: você, sei lá, se ia 3 vezes na semana, poxa, dá pra ir o sei lá, 1 ou 2 vezes no mês, mas e e realmente aproveitar aquele momento, ser grato por aquele momento, valorizar a experiência daquele momento, sabe? E eu acredito que isso é muito bom quando a gente valoriza aquilo que a gente tem, e muita das vezes a gente só acaba valorizando quando a gente tem pouco, né, Quando a gen quando geralmente quando a gente tem muita coisa, eh, a gente pode fazer muito, a gente acaba não valorizando, não sendo muito grato, mas aí quando a gente tem que diminuir acaba tendo que apenas fazer ali de vez em quando e tal então acho que é importante você ser grato, eu acho que a gratidão ela atrai, né, eh, coisas boas pra nós então, eh, acho que isso é importante também, né.
Exato. É. É, eu realmente não tinha pensado nessa parte de não cortar, né, como eu sou uma pessoa ansiosa já, e em vez de eu selecionar tipo 1 vezes, 2 vezes por mês e ir ao restaurante, eu decidi não, não vamos mais, <chuckles> bem drástica, não vamos mais, porque assim não vai nos faltar nada em casa, só que realmente, eh, acaba ficando uma coisa bem bem pes acaba sendo pesado, né, porque eu em vez de eu aproveitar um pouquinho. Ser grata como você me disse, né, aproveitar um pouquinho já que eu não ia ter 3, 4 vezes quando eu ia para o restaurante, eh eh, em outras condições, né, eh, eu acabei retirando tudo, e só que eu esqueci que se eu, uma também seria interessante pra poder pra poder eu estar bem, eh, emocionalmente bem e e começar a entender que eu posso viver com menos, mas sendo grata ao mesmo tempo. Então eu fico muito feliz que você tenha me dado, eh eh, essas ideias também de trabalhar online também, que são coisas que eu vou procurar, então eu fico extremamente agradecida por você ter aberto meus olhos pra outras coisas que podem ser, ai, eh, boas pra mim ainda.
Olha. Gente. Sim. Isso. Uhum. Pois é. Está certo, eu que agradeço pela confiança de você se abrir, e até uma próxima.